Eee, aduh, eee, saya ada sedikit problem nih Kak, terkait, eee, apa namanya terkai
Oke.
merasa kesulitan, untuk memulai tugas-tugas yang di mana tugasnya itu tuh bisa dibilang cukup penting dan bisa ya mungkin dibilang, deadline-nya itu cukup mepet ya, dan, mmm, ya padahal ya saya tahu betul itu tuh, waktu saya udah nggak banyak lagi untuk ngerjain dan itu tuh udah, eee, tugas yang utama menurut saya, ya dan, eee, mungkin bisa dibilang, seperti contohnya di kemarin, itu ada laporan, eee, laporan mingguan yang harus saya kerjakan, untuk, hari besoknya, dan saya tahu waktu saya udah nggak banyak lagi, yaitu, eee, maksudnya dihitung dari jam tidurnya juga ya, eee, karena saya ngerjainnya H-1, dan itu sekitar ada kayak kurang lebih 4 jam lagi atau sekitar 3 jam lagi gitu, itu pada saat ya pada saat saya buka laptop itu saya ngerasa kok berat banget ya gitu Kak, untuk ngerjainnya, jadi malah, pikirannya tuh malah, pengen ngerjain hal lain kayak contohnya yang waktu itu itu malah nonton podcast, dan main TikTok segala macam jadi lebih ke iya sosial media gitu dan nggak ada hasrat sama sekali untuk ngerjain, pekerjaan yang, eee, notabene kerjaannya itu tuh prioritas utama gitu, jadi walaupun saya tahu kerjaannya itu apa, eee, sangat prioritas yang tinggi ya yang sangat penting, tapi tetap aja ngerasa sulit gitu Kak, untuk mulainya, nah, di sini, eee, lebih ke mau nanya saran Kakaknya, aja sih, itu, eee, gimana ya untuk, mungkin <tsk> me mengubah pola pikirnya seperti itu, Kak.
Oh oke. Iya. Ah, baik. Oh gitu. Ah, oke. Oh, oke oke, aku paham banget sih ya kondisimu. Karn karena kan, eee, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan deadline kerjaan ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa selesaikan deadline kerjaan, bisa aja itu berpengaruh ke divisi-divisi lain, atau mungkin, ke kinerjamu sendiri nih, ngaruhnya. Tapi mungkin sebelum aku memberi saran ya, eee, aku mau nanya dulu nih. Apa sih yang, eee, kira-kira menyebabkan kamu, sulit banget untuk memulai deadline? Misalnya nih, apakah, eee, saat itu ngerasa deadline-nya sulit banget untuk dikerjain, sehingga kamu memilih untuk menunda-nunda. Atau, mmm, ada perasaan lain, ya memang karena mungkin, kamu terlalu menganggap entenglah ya, menganggap remeh deadline-nya itu, atau gimana nih?
Mmm. Iya iya. Oh, iya iya, benar. Mmm. Oke. Oke, oke. Jadi, iya sih, eee, dari penjelasan Kakak tadi, atau dari masukan Kakak tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang memang aku bisa bilang, eee, ada ya dalam list yang Kakak jelasin tadi itu. Eee, seperti contoh iya, seperti contohnya itu, eee, jujur aja terlalu menganggap remeh itu adalah, eee, salah satu list-nya, gitu. Tetapi, eee, iya, dari pengalaman saya waktu ngerjain itu, eee
Oh gimana? Ah, oke.
Walaupun pada saat itu saya nganggap pekerjaan itu remeh, tapi pada saat dikerjakan ternyata banyak yang bisa dibilang, banyak data-data yang bermasalah. Jadi karena di pekerjaan saya itu kalau ada data yang bermasalah kita harus ngelakuin root cause analysis, jadi itu ternyata nggak cukup gitu waktunya, nah kurang lebih gitu. Jadi, eee, mungkin iya, karena aku juga ada ngerasain itu hal yang remeh dan eee, pada saat ngerjain ternyata nggak tahu nih, oh dia ada, eee, ternyata banyak masalah data yang terjadi di minggu lalunya untuk di ngerjain itu, nah ya kurang lebih gitu, Kak. Mhm.
Ah, baik. Ah, oke. Nah ketika, eee, udah ketahuan nih ada salahnya ya pada data minggu lalu. Apa nih yang biasanya kamu lakuin? Apakah kamu misalnya menghubungi teman yang, e kira-kira paham ya dengan masalah ini, atau kamu misalnya cari sendiri nih solusinya?
Iya? Oke. Oh, eee, dari pendekatan yang aku lakukan itu, lebih banyak ini sih apa Kak, e nyari solusinya sendiri. Karena sebenarnya, eee, pekerjaan yang dikerjakan itu, lebih menitik beratkan nggak nggak banyak, nggak cukup banyak berkoneksi mungkin ya, dengan itu, apa, eee, teman-teman sekitar, atau bisa dibilang kolega gitu. Jadi mungkin, ya lebih ke ini sih, apa namanya, udah, mmm, coba menyelesaikannya sendiri. Memang bukan bukan dibilang jadinya sulit, tapi, mungkin bisa dibilang, butuh waktu yang lebih banyak gitu Kak, kurang lebih.
Oh oke. Ah, oke. Eee, berarti kan, untuk deadline yang sedikit lagi ya, kayak sekitar 4 jam dari saat itu, tapi kamu butuh waktu yang lebih banyak, dan akhirnya kamu memutuskan apa nih, apakah kamu memutuskan untuk, eee, tidak mengerjakan, karena kamu anggap remeh tadi ya, atau kamu, eee, ini nih, ada kiat-kiat lain?
Mhm. Iya. Oke. Eee, jadi, eee, pada saat itu, mau nggak mau, eee, saya harus ngerjainnya lebih, gitu. Lebih dalam artiannya gini sih Kak, eee, misalkan, e pada saat nge saya ngerjain itu jam 10:00 malam. Sedangkan, eee, jam tidur saya itu misalkan jam 12:00. Nah, jadi mau nggak mau, ya mau nggak mau saya harus ngerjain kerjaannya itu lebih, dan itu mengorbankan jam tidurnya, kayak gitu kurang lebih, Kak. Jadi, ya pendekatan yang aku lakukan, kurang lebih seperti itu, Kak. Mhm.
Oke. Ah, iya. Oh, paham. Oke oke, aku paham. Wah, oke, wah aku paham banget sih kondisimu. Jadi kamu harus merelakan waktu tidurmu ya untuk, eee, mengerjakan kerjaan tadi. Padahal, kalau kamu bisa ngerjain lebih cepat, atau mungkin sudah dari tadi dikerjain, kamu bisa tidurnya on time, gitu ya? Oh, oke aku udah paham nih. Nah, eee, saat-saat kondisi seperti itu, berarti kamu lebih memilih eee, terkadang kamu memilih untuk bermain sosmed, gitu ya?
Betul. Iya, betul.
Oke oke. Nah, aku udah dapat sedikit nih gambaran dari, eee, kendalamu ya dan ternyata sepertinya memang, e godaan sosial media tuh terlalu besar gitu ya, aku paham banget sih kondisimu. Tapi kalau boleh aku kasih saran nih, kamu kan bisa aja, eee, memisahkan, eee, antara zona kerja dan zona main media sosial. Nah, jadi kamu tahu nih, mmm, kapan waktunya kamu harus bermain media sosial dan kapan waktunya kamu harus, eee, fokus bekerja atau fokus, eee, ini ya untuk mengejar deadline ya. Nah, itu kamu bisa tuh pisahkan, misalnya nih, mmm
Oke. Iya. Sa Iya. Betul betul. Iya iya, betul.
eee, misalnya waktu kerjamu di jam sekian sampai jam sekian sedangkan waktu untuk scroll-scroll media sosial kamu bisa tetapin dari jam sekian dari sampai jam sekian, yang mana kedua waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak mengganggu waktu tidurmu. Misalnya, eee, ketika memang kerjaan harus dibawa pulang dan dikerjain di rumah, kamu bisa misalnya mulai ngerjain kerjaan dimulai start dari jam 07:00 malam gitu ya. Jam 07:00 malam sampai, eee, misalnya sampai maksimal-maksimal sampai jam 09:00 lah ya dan itu, eee, itu bisa, e apa, kamu kan setelah itu akan persiapan untuk tidur gitu, jadi waktu tidurmu pun tidak terganggu, dan tentunya ketika bermain eh, ketika mengerjakan tugas dan mengerjakan deadline, eee, tentunya diusahakan untuk tidak bermain sosmed ya, karena di sosmed kamu udah nentuin lagi nih waktunya. Misalnya dari siang sampai sore lah tuh kamu bisa tuh tentuin untuk jadwal bermain media sosial. Nah, kira-kira, eee, saran seperti ini relevan enggak nih sama, eee, apa, kasusmu yang ini?
Oke oke. Oke. Iya. Iya iya. Oh, iya iya. Oke. Oke oke. Iyap. Oke. Ya. Aku udah nangkep juga sih, eee, saran dari Kakaknya itu, mungkin bisa dibilang, itu lebih ke manajemen waktu yang lebih baik kan ya, berarti. Nah jadi, mmm, ya sih jujur aja memang, eee, manajemen waktu yang lebih baik, itu juga salah satu apa, challenge ya, yang bisa aku bilang. Tapi, eee, ini menurutku insight yang sangat bagus sih Kak. Karena, eee, belum gimana aku 100% mengimplementasiinnya. Dan mungkin kalau udah diimplementasiin juga bisa dibilang itu tuh, masih kurang rapi gitu. Jadi sebenarnya, saran dari Kakak ini, sangat membantu sih. Dan mungkin akan lebih aku gunakan lagi, "lebih serius" ya, dalam tanda kutip gitu. Kurang lebih begitu. Iya iya.
Betul. Iya. Ah betul. Oke. Nah, ketika misalnya, itu kan pastinya sulit banget ya, untuk terus-menerus mencoba hal-hal seperti ini, karena kan ini namanya adaptasi. Nah, kalau misalnya, ketika kamu sudah menerapkan, eee, peraturan seperti itu, tapi di tengah-tengah kerjaan pun kamu masih, eee, pengen ada godaan untuk nge-scroll lah ya. Nah kamu bisa nih, bilang ke dirimu sendiri kalau, "Ah tunda dulu deh," gitu. "Tunda dulu deh 5-10 menit. Nanti setelah aku ngerjain ini, aku akan boleh ba main media sosial," gitu. Nah, biasanya ketika kamu udah balik ke fokus kerja lagi ya, ke zona fokus lagi, biasanya kamu akan lupa tuh, keinginan-keinginan untuk kembali ke sosmed.
Iya. Betul, betul. Iya. Iya iya. Oh, iya, ya ya. Mhm. Oh ya ya ya. Oke oke. Iya itu sih sebenarnya, aku juga pernah dengar sih Kak, kayak, teorinya itu called, eee, maksudnya teorinya itu kalau enggak salah find the tick, kalau enggak salah. Nah itu, eee, terkait kalau misalkan kita udah masuk ke state flow-nya saat kita bekerja itu, kita akan, bisa dibilang mungkin lupa pada hal-hal yang bisa dibilang negatif ya. Ne negatif dalam artiannya, lebih ke, kita bisa fokus ke prioritas utama kita. Iya sih, kurang lebih begitu sih yang aku tangkap di, eee, saran yang Kakak berikan itu, kurang lebih begitu.
Oh, oke. Ah, betul. Iya, itu, eee, bisa tuh kamu coba. Dan tentunya kamu ingat lagi nih, alasan kenapa kerjaan ini tuh jadi prioritas ya. Karena kan tentunya, mmm, ini kan pertama untuk, eee, mendukung kinerjamu jadi lebih baik. Yang kedua, ketika kamu mungkin terus menunda-nunda pekerjaan itu tentunya, eee, balik lagi ya, akan mengganggu pola tidurmu. Besok bisa jadi kesiangan dan, eee, banyak banget dampak dampak negatif ketika kamu me menunda-nunda ini. Dan bisa jadi, eee, sedikit tidaknya mungkin akan mempengaruhi penilaianmu juga ya. Misalnya dari atasan menilai kalau, eee, "Wah si ini nih, kurang profesional, karena"
Oke. Oh iya, ya ya. Iya iya betul. Iya betul juga betul juga. Ya. Oh iya, betul betul.
Eee, bisa saja dengan hal-hal seperti itu, pekerjaanmu jadi tidak maksimal, dan lain-lain. Nah, jadi kamu ingat lagi nih, tujuan utama kamu, eee, adalah ya itu ya untuk memperbaiki, eee, kinerjamu dan juga tidak mengganggu waktu tidur, sehingga besoknya bisa fresh lagi nih.
Yap, ya ya. Iya iya. Yang which is menurut menurutku itu cukup, e masuk akal ya Kak, kalau misalkan kita pikirkan lagi, e menggunakan logika, itu semua, kalau misalkan tidak bisa difokuskan, maksudnya dari prioritas utamanya itu akan menganggu, eee
Ya.
sebagian besar kinerja, dan juga mungkin penilaian yang diberikan pada kantor. Ya kurang lebih begitu, ya ya. Hmm, ya.
Ah betul.
Eee, sejauh ini, eee, dari saran yang dari Kakak itu. cukup ngebantu sih dari aku Kak. Dan ya mungkin, aku ak eee, bisa bilang terima kasih banyak ya, d dari saran-saran yang Kakak berikan ya.
Ah oke. Ya, ini sarannya, aku senang banget sih kalau memang saran dari aku bisa ngebantu kamu ya. Dan, eee, semoga saran dari aku bisa bermanfaat dan bisa segera kamu implementasikan nih. Eee, semoga berhasil ya. Nanti kalau misalnya udah berhasil dan pengen ngobrol lagi, kamu boleh nih ajak aku ngobrol lagi.
Iya. Yap. Iya. Iya. Oke oke. Ya terima kasih banyak ya, Kak.
Sama-sama, sampai bertemu lagi.
Iya.